Конечно, я думаю, что творчество, м, в любом виде, ну, как-то позволяет покопаться в себе, открыть какие-то возможности, вот как-то, э, что-то переосмыслить и вот преобразить там на бумаге или там скульптуре, в каком бы то виде ни было. Я думаю, что это, в принципе, как, э, вот хобби, это замечательно и очень хорошо развивает. Там для профессии это уже сложнее, там далеко не для всех, и такая, ну, довольно сложная стезя, чтобы как-то вот на этом ещё зарабатывать.
Мгм. Мгм мгм. Да да. Ну, то есть ты его рассматриваешь как хобби, именно такое творчество?
Да. Ну, как уж там у дочки получится, это ей решать и там, как сложится. Ну, для себя точно. Это вот, м, просто, э, возможность как-то, знаешь, погрузиться в какой-то другой мир немножко, да. Я вот, кстати
Мгм. Другой мир, да? А что ты уже чувствуешь, когда, например, там посещаешь какие-то галереи художественные, вот что ты чувствуешь, когда ты смотришь на произведения?
Слушай, да вот я, кстати, в последнее время да, у меня вот появился, изменился интерес к картинам, галереям. Изра
Мгм! То есть уже с э, со своего собственного опыта ты по-другому начал смотреть.
Ну да, ты знаешь, я как-то больше задумываюсь, э, глядя на картины, вот какие эмоции это это, эм, будет, когда я с
Мгм. Что хотел передать художник, да?
Ну да, что он хотел передать, и что просто вот какие эмоции это у меня, вот, э, как я это воспринимаю, даже, может быть, в отрыве от того, что художник хотел передать, или что там на этой картине написано. Мне вот интересно, как это отражается больше в во мне. И если раньше я больше ценила, знаешь там: "О, вот это красиво нарисовано, вот всё так вот реалистично". Сейчас
Мгм. Мгм. Мгм. Щас это уже не так важно, да. Важно уже именно самовыражение.
Да. Меня больше, наверно, даже притягивают какие-то странные картины, где вот можно стоять и смотреть: "Вот это что это? Да <chuckles> почему? Как это?" <chuckles> Ну, в общем Да. Ну, так это интереснее, потому что красиво рисовать сейчас может, э, кто угодно, включая искусственный интеллект, как бы вот именно такая фотографическая точность- это уже никого не удивишь. А вот как-то пробудить эмоции- это вот, это уже интереснее.
Ага, экспрессионизм, знаешь в таком смысле. Зачем да, зачем зачем? Мгм. Мгм.